Hindi eh. Nasa abroad kami kapareho. Oh, ay hin ngayon, ayoko sa kanya kasi alam mo na, medyo sabihin na nating medyo habulin 'yong asawa ko. Ayoko sa kanya. Kaya binagsak ko agad siya. Binagsak ko talaga. Ngayon alam mong ginawa niya? Tina kinausap 'yong ate ko, tapos tinawagan 'yong tatay ko. Ano pa noon, 'yong hindi pa uso 'yong mga tele telephone gan ngayon na ganyan. Oo. <breath> Inano niya 'yong mhm. Hindi, anong tawag ba do'n? Nalimutan ko, but anyway, at tumatawag din siya sa PLDT noon. Ah kumbaga dito, PLDT dito tapos telephone do'n. Tumatawag siya, kinakausap niya. Eh may boyfriend ako noon. Ngayon sabi ko <laughs> oo, sabi ko sa kanya, "Hala!" Eh binili niya ako ng mga pangkasal, mga gamit pangkasal, sabi niya sa pinsan niya, hindi naman sa akin ano. Pero boyfriend ko siya. Sabi ko lang kasi, "Bibigyan mo ako ng grace period na mag-decide kung ikaw ang pakakasalan ko o hindi." Kasi may may isa pa akong hinihintay. Alam mong ginawa niya? Kinausap niya yung tatay ko. Sabi niya, "Tay, wag niyo na ho siyang susunduin. Ganito ho ang dating namin. Ako ho ay seryoso sa kanya, bla bla bla." Tapos sa mga kapatid ko kinausap. Tapos pinalitan niya yung booking ko. Yun pag-uwi kasama ako, kasama ang pamilya niya, namanhikan na. <laughs> O oo, oo. Eh ngayon, inapruban siya. Sabi ko sa tatay ko, "Tatay ko, wala kaming usapang magpapakasal. Kasi may inaantay pa ako." Sabi ng tatay ko, "Yung hinihintay mo darating pa lang, hinihintay mo pa lang. Ayan, andiyan na, kasama ang magulang, hinihingi ang kamay mo. 'Pag ikaw ay hindi nagpakasal diyan, baka hindi ko na abutin ang pagpapakasal mo," sabi niya. Kaya ayun, naapektuhan ng tatay ko. Oh eh di kasal. Hindi naman nagkamali ang tatay ko.
Ah, okey. <laughs> Opo. Oo. Mhm. Ano po, sulat? Oo. Mhm. Oh, talaga. <chuckles> <hiccups> <laughs> Mm. <laughs> Ay grabe! Ang bilis naman. <laughs> Mhm. <laughs> Okey. <laughs> Mhm. Mm, okey. Pero humingi ka ba ng sign din, before ka nag-oo din talaga?
Kasi dapa

<clears throat> Dahil yung hinahanap ko, <gasps> ay yun nasa checklist ko ba, 'no? Tapos yung preference ko na nahulma sa <gasps> aking inspirasyon sa tatay, sabihin na nating out of 10, 8 yung kanya.
Mm. Oh.
Pinatunayan niya talaga kung ano yung sinabi niya sa tatay ko ba, 'yong pangako niya, pinatunayan, tsaka napakabait no'ng asawa ko. Parang mm sabihin kong hinding-hindi ako nagsisi, nagpasalamat ako sa tatay ko at siya 'yong pinili sa akin. Nagpasalamat ako kay Lord na siya 'yong binigay sa akin, talaga. Mm, advance na. Ay! Totoo yan. Ngayon ako naniniwala talaga. Ikaw ba, ganon din?
Mm. Ang galing din naman. Talagang parents knows best ba? Hmm. Oo din. Pero kung may maipapayo ka rin ba sa mga naghahanap pa lang ng magiging kapareha, ano yung tips na maibibigay mo naman?
Hmm. <clears throat> Number 1, kung halimbawa sa mga <gasps> naghahanap ng kapareha. Number 1 kasi huwag basta susundin ang puso. Kailangan sundin mo sabi nga sundin mo ang puso mo huwag mong iiwan ang utak mo. <laughs> Oh, di ba? <chuckles> Oo. So iisipin mo rin baka mamaya mo, ang gusto mo sa lalaki, ay yung walang bisyo tapos maghahanap kang kapareha may dumating sa'yo mag-iinom, mag-aano kumo gwapo tatanggapin mo. Puso paiiralin mo, 'di ba siyempre hindi ganon. Iisip-isip ka rin o baka gusto mo halimbawa hmm, ma-respeto o ma ma hindi sinungaling tapos, alam mo na na pagtalikod mo ano sige par sige ka pa rin kasi syempre na bola ganyan. Ay huwag ganun, yung kung kung kung <chuckles> kung sa iba ha. Tapos number 2 is yung makikinig ka sa tatay mo, ay sa magulang mo. Kasi walang magulang na naghangad ng masama para sa kanilang anak. Magulang talaga, oo. Kasi galing na sila dun eh, alam na nila. At tsaka, sabi nila, ang magulang daw magaling kumilatis. Oo. <gasps>
Mm. Oo. <chuckles> <gasps> Oo nga. <laughs> Oo. Hmm, oo nga. Mm. <chuckles> Oh, okay. O totoo naman yun. Oo. <chuckles> Oo, naririnig nga yan sa mga ano minsan, madaming nagsasabi talaga.
<clears throat> <gasps> Oo. Tapos siyempre, pakikinggan mo din yung sarili mo.
Mm.
Sa akin ah, 'di ba ako may iba akong preference, I mean meron akong ibang, boyfriend. May gusto sana, pero pinakinggan ko rin yung, sinasabi ng isipan ko, dahil pinag-aralan ko naman yung naging asawa ko. Kumbaga maayos naman siya. Ikalawa, sinunod ko yung tatay ko. <gasps> Ikatlo, sinunod ko rin naman yung puso ko, kasi <gasps> iniisip ko na sa ha-haba naman ng panliligaw nito pinatunayan niya, nagustuhan ko na rin naman talaga, nalito lang talaga ako kumbaga. <gasps> Mm. So wala rin na
Oo. Gusto sana, mm. Mm. Ah okay. Sabagay nakilala mo din naman kasi siya.